فاهمِك، فاهمِك أكيد، ومُتفهِّم حتّة إن ال الشُغل بتاعِك ال التاني اللي هو المُوتّد ده، فكرة إن هو بيكون قريّب من من ميعاد نومِك، أكيد بيأثّر بشكل كبير جدًا، وبيخلّيكِ دايمًا بتفكّري ومتوتّرة ومخلّي دايمًا أعصابِك مشدودة وكده يعني، فأنا مُتفهِّم جدًا ال النقطة دي. بس هل أنتِ ما فيش عندِك أي إمكانيّة برضه، خلّيني أكلمِك في النقطة دي، آآ، هل أنتِ ما فيش عندِك أي إمكانيّة إن يكون ميعاد ال الشُغل اللي هو بيكون بالنسبة لِك فيه stress عالي وضغط عالي ده، إن هو مثلًا يكون بدري شوية بحيث إن هو يخلص آآ، في ميعاد مثلًا أم أ م قريّب شوية مثلًا الساعة مثلًا 21:00، الساعة 20:00. هل ما فيش أي إمكانية إن أنتِ تقدري ت تحُطّي الشُغل ده في وقت تاني؟
اهم. أوكي ن لأ، طبعًا في إمكانية. هو هو زي ما قُلت لك هو أساسًا freelance، فالموضوع ما بيكونش يعني آمم يعني في مرو في مرونة في في في التوقيت اللي هو آآ، يعني أنا ممكن حتى ما أشتغلش في اليوم عادي، بس أنا الفكرة كلّها إن أنا طبعًا محتاجة دَخْل إضافي وكده، فده اللي بيخلّيني إن أنا أشتغل، ولكن ك على توقيت، فهو أنا مُتاح ليّا إن أنا أشتغل في أي وقت في اليوم براحتي، أدخُل في أي وقت في اليوم برضه براحتي. آمم، آآ، لكن أنا مش عارفة، أنا الصراحة م ما م يعني ما عرفتش أو ما فكّرتش زي ما أنت بتقول كده فعلًا في جزئيّة إن أنا ممكن أخلّي ال الشُغل بدري شوية عن ميعاد قبل نومي. يعني دي فكرة الصراحة ما جاتش في بالي، بس كويس إن أنت قُلتها برضه.